O que você faz quando o perfeccionismo te paralisa?
Ai, eu choro. Brincadeira. <laughs> Então, eu acho, assim, que eu eu eu pelo menos comigo eu percebi que o perfeccionismo ele me paralisa quando eu estou muito ansiosa ou aquilo tá me consumindo há muito tempo, sabe. Então pra mim
<laughs> Hã. Aham. Mas aí é es e referente a uma situação específica, ou no geral assim?
Olha, o que tem acontecido muito na minha vida ultimamente é em relação aos estudos, assim. Mestrado, eh, eu eu ca cabei de finalizar meu mestrado, né. Então escrevendo a minha dissertação, por várias vezes eu me via paralisada e não conseguia avançar, eu não conseguia terminar uma frase, porque eu achava que não estava certo e eu precisava buscar outras referências.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham. Mas não chegava também um momento de você perguntar às vezes pra sua orientadora, ou para um amigo que achava? Você achava que estava tão ruim que você não queria nem compartilhar isso.
É, eu tip Então, rolava um pouco de tudo, assim. Rolava isso de, deixa eu pedir opinião, e aí alguém falava: "Ah, tenta olha tem tal referência", eh, porque quando eu expunha, assim: "Ah, eu estou quero estou parada aqui, congelei nessa parte", normalmente eu trazia já na dúvida falando: "Ai, mas está ruim dessa parte, eu quero melhorar isso aqui". Então as pessoas já vinham com solução, as pessoas não falavam: "Não, tá bom, continua", sabe. <laughs>
Sim. Aham. Uhum. Certo. É, as pessoas também davam meio que a opinião e uma solução pra você. Mas você acha que isso te ajudava ou te atrapalhava mais, assim?
E Então, em alguns momentos ajudava, porque aí eu falava: "Nossa, era isso que eu precisava, era essa referência que eu precisava ler para conseguir destravar", mas outras vezes, que era a maioria das vezes, acabava travando mais, porque eu ficava, assim: "Nossa, a pessoa falou isso, então eu preciso fazer isso, mesmo que eu não tô conseguindo encaixar, mesmo que para mim não tá fazendo sentido". Então o a maioria das vezes, pio se não era ali minha orientadora, minha co-orientadora, dava uma travada, sabe, de tipo
Sim. Sim. Uhum.
Como é que eu encaixo isso aqui que a pessoa falou e como é que como é que eu faço? E e aí, assim, para mim o que ajudava muito nessas horas, era desistir por por algumas horas, assim, sabe. Desisto, vou fazer outra coisa, vou
Certo. Aham. Tem que respirar, né, eixar a cabeça fluir um pouco. E você tinha algum medo, assim, em relação à plágio, assim, por você não conseguir se expressar direito, você não saber colocar aquele pensamento da outra pessoa no seu texto, você tinha algum medo em referência a isso?
É. Uhum, uhum. Eu acho que eu eu, por muito tempo, durante o período de escrita ali da minha d dissertação, eu tinha real mesmo realmente o perfeccionismo de: "Precisa estar perfeito, precisa a vírgula o travessão, não pode parecer que foi IA que escreveu, eh, precisa estar coerente, precisa estar coeso, precisa ser relevante.", precisava ter muita coisa para a frase estar perfeita para mim, sabe, para aquele parágrafo fazer sentido. Então, era muito muito mais difícil porque eu achava que nunca estava bom ou: "Ah, essa ideia não está completa na minha na minha cabeça. Deixa eu ler mais para ver se completa.". Aí, eu leio mais e tenho mais dúvidas, e aí eu quero responder todas as dúvidas para res para escrever 1 um parágrafo, uma linha, sabe. <laughs>
Certo. Aham. Sim. Aham. Sim, sim. Aham. Aham, sim. E, por curiosidade, você fez mestrado em quê?
Eu fiz em ciências ambientais.
Aham, eh
Então, muita coisa pra ler. <laughs>
e por Sim, sim, imagino, como todo mestrado, né? <laughs> Mas aí você achava que esse perfeccionismo então, meio que te paralisava, porque você queria ce você achava que você transformava o problema numa coisa muito maior do que ele era, assim?
Aham, aham. Eu acho, eu eu acho eu não sei se transformar num numa coisa maior, mas assim, eu eu sempre tinha sensação que eu não entendi 100% aquilo que eu estava, eh, é lendo. Eu fa eu lia uma referência e falava: "Entendi isso." Mas e esse aqui que ele não explicou, porque não era o problema dele não tá claro para mim. Vou procurar uma outra referência pra cobrir esse buraquinho. E ia num ciclo infinito de eu sempre achar que eu não entendi 100% aquele conceito, ou eu não vi direito todas as contra os os outros pontos de vista, então ficava eternamente nesse n não tá bom, não sei o suficiente, sabe?
Uhum. Certo. Aham. Sim. Sim. Entendi. Aham, eh, você tem essa coisa, assim, com perfeccionismo desde a graduação ou você sentiu isso mais no mestrado?
Eu senti mais o mestrado, a graduação eu senti que foi mais tranquila porque, eh até porque na graduação, você é muito mais avaliada por uma nota de uma prova que você faz, do que necessariamente por um trabalho que você produziu, né. O mestrado tem as disciplinas, mas você só termina se você ter é, porque a na minha graduação, eu não precisei fazer TCC, então eu não tive essa pressão do TCC. Aí quando chegou na no mestrado, que eu me vi ali escrevendo a minha dissertação, eu eu acho que eu su superestimei demais, sabe. Precisa estar impecável, precisa responder todas as perguntas que surgirem da banca. Quando é impossível isso, né. <laughs>
Certo. Uhum. Entendi. Aham. Sim. Uhum. Sim. Certo, é verdade, né, não tem como conseguir todas essas soluções, né. Mas o que você disse é, hum, é interessante, né, porque no no na graduação, você também não está pensando em no TCC, né, mais mais especificamente, assim. O TCC não é pensando assim, que você tem que provar alguma coisa. No máximo, assim, você tem que defender uma ideia, né, mas não é uma coisa tão profunda assim, não é um trabalho tão longo, e que o mestrado você fica o curso inteiro às vezes pensando naquele texto, né, você fica meio que dois anos já planejando naq naquilo que você vai escrever, né. E aí você cria uma pressão muito grande. Você sentiu isso, né?
Aham. Aham. Exato. Aham. Aham. Exato e eu É, e e eu senti assim que, por exemplo, eu eu fiz a graduação na área, que foi em ciências naturais, mas foi com foco em licenciatura, então eu sentia que eu comecei na desvantagem, assim. Ah, muita coisa eu sei superficialmente, porque não era o foco da minha graduação. Então, eu tinha a sensação de: eu preciso correr atrás, quando na verdade, eh, não não tem muito isso de estar pronto, né, e ser o ideal e tudo mais. É é eternamente um eternamente aprender, né, não tem jeito.
Hum, ensino. Sim. Sim. Sim. Uhum. Você disse que você não tinha muito conhecimento, assim, porque você não chegou a trabalhar como professora, com educação, ou porque você não tinha muita leitura, assim, você não tinha muito acesso a a textos, artigos sobre o ensino?
Então, é que na graduação eu foquei mais na parte da licenciatura e do do do conhecimento, porque a o o meu curso de graduação era pra ser professora de ensino fundamental dois, então
Certo.
os os conceitos de ciências ambientais que no mestrado me foram necessário, na graduação, você vê de um forma muito mais, ah, superficial porque você aprende, mas aprende já pensando no que você precisa ensinar ali na na no ser professora, né.
Uhum. Sim. No que você transmite, né, para o aluno, né.
Exato. Exato, não na questão de você questionar a aquele conceito, aprofundar, ver contras, prós, o que que um cientista diz, o que que o outro diz. Então, quando eu cheguei no mestrado, eu sentia que eu não sabia, eh, tão bem os conceitos bases, assim, pra entrar numa discussão. Vamos é pra a aula e vamos debater mudança climática. Então, eu sei o que é mudança climática, eu sei as causas, eu sei os efeitos, mas e aí, depois disso, entendeu? <laughs>
Aham. Hum. Entendi. Sim. Sim, entendi. Você não tinha muito acesso às discussões que que os cientistas estavam tendo, né. Tipo isso, assi
É, o aprofundamento. Exato. Exato, até qual era a discussão atual sobre isso, né. A gente na graduação eu empre eu aprendi o que está consolidado, eu não aprendi o que está sendo debatido no momento. Então, o que que que estão questionando agora sobre mudança climática? Em que pé a gente está? Como a gente evolui? Qual que são as perspectivas? E isso tudo, no mestrado, eu me vi tendo que correr, assim sabe, pra entender. Aham.
Uhum. Entendi. Sim, correr atrás, certo. E teve algum momento, assim, durante o mestrado que você pensou: "Não, eu não posso tá mais com esse tipo de pensamento, eu não posso tá mais fazendo as coisas desse jeito." E você teve que e teve que mudar, teve um momento, assim, de mudança?
Olha, eh, du durante, ali, o cumprimento das disciplinas eu apesar de sentir essa pressão, eu estava eu eu estava gostando, então pra mim foi foi bom, foi tranquilo. Durante a escrita que
Sim. Uhum. Você se sentia, tipo, desafiada, assim, e pra você tudo bem, assim.
é, exato era era uma coisa gostosa que, tipo, eu tinha com quem conversar, os meus colegas que sabiam mais de um assunto ou outro, eu perguntava, a gente dialogava, eu estava lendo bastante, então, ali não foi o problema. Agora durante a escrita que, eu de fato comecei sentir muito essa insegurança de achar que nunca estava perfeito, chegou uma hora que eu desisti, assim, de eu aceitei e falei: "Não, nunca vai tá perfeito, assim, eu preciso entregar, eu preciso finalizar." E é isso esse é o objetivo, o objetivo não é estar perfeito, o meu objetivo é finalizar o que eu comecei. Quando eu troquei essa frase melhorou.
Uhum. Aham. Entendi. Uhum. Sim. É, não é ser a próxima, eh, o próximo Einstein, né. Tipo eu vou vo até eu quero só terminar esse curso aqui né, tipo isso.
Hum, né. É porque eu já tinha todos os dados, eu já tinha era era, sabe, não era a parte ti difícil que estava faltando era a parte
Aham. Sim, era meio que organizar as ideias, né, e o que você tinha.
Exato, exato, era ali, no máximo referenciar alguém pra justificar o meu argumento, mas eu me perdi nisso de tá perfeito e ser coerente com tudo que eu tinha estudado, que chegou uma hora que eu falei: "Não vai tá perfeito, eu não vou agradar todo mundo, vai ter lacunas e é isso que vai me levar pro doutorado, então, tá tudo bem. A próxima lacuna que eu não respondi, eu vou responder no doutorado, vamos aceitar isso." <laughs>
Uhum. Sim. Aham. Sim. Aham. Aham. <laughs> Sim. E, você tá pensando mesmo em fazer o doutorado, ou você vai dar um e ou você vai dar uma pausa, ou foi muito traumático, assim, o mestrado?
Não, eu eu eu acho que quando você quer quer seguir na carre ne na na vida acadêmica tem que ser um erro atrás do outro que senão você desiste de vez sabe. Uma pausa vira uma vida. <laughs>
Sim. Aham, então é mesmo vai fazer um mestrado então, você já tá pensando, assim.
Mas eu quero, eu quero muito. Dá, eu quero quero, acabei de concluir, né, e aí agora eu tô já planejando o doutorado, vendo o que que eu vou estudar, onde é que eu vou focar. Já tô nesse planejamento aí, quero muito.
Sim. Aham. E foi aprovada no mestrado.
Já fui, fui aprovada, já finalizei, deu tudo certo Aham, muito obrigada. <laughs> Sobrevivi, deu certo.
Ah, então parabéns. <laughs> <laughs> Sim. E, você já também reparou, assim, se o perfeccionismo afeta outras partes, assim, da sua vida, da sua rotina, tem outros momentos onde aparece?
Olha, eu nunca tinha sentido tão forte quanto no mestrado, mas eu percebo que tudo o que tem alguma relevância um pouco maior pra mim, eu eu eu vejo um pouco de perfeccionismo. Então, assim, no trabalho, eh, numa atividade que eh voluntariada, que eu me propus a fazer alguma coisa, eu quero fazer perfeito. Mas é é num nível saudável ainda, sabe. Do tipo tentar buscar fazer o melhor sabendo que é isso.
Uhum. Certo. Tá. Sim. De se comprometer, assim, no que você se propôs a fazer. Entendi.
Exato. Exato. É é é nessa linha, assim, de de não fazer de qualquer jeito, de falar: "Não, vamos fazer o melhor que dá pra ser feito". Então aparece, mas nada que me congele como foi ali no mestrado, sabe?
Uhum. Sim, sim. E, então, teve uma vez também, assim, q que o perfeccionismo te atrapalhou em relação com a outra pessoa, o seu chefe? Você gosta, às vezes de, sei lá, de mandar em alguma coisa, assim?
Hum. <laughs> Olha, eu lembro que no trabalho uma vez, eh, eu já trabalhava na área ambiental. Eh, tinha um projeto lá que eu estava elaborando. E aí o perfeccionismo me atrapalhava muito em transmitir qual era o propósito, e como que o que o projeto ia acontecer. Então, eh, na minha cabeça estava, assim, o o ideal estava ali desenhad,o e aí no na hora de explicar nam porque eu queria que saísse perfeito, as pessoas ficavam: "Tá mas, qual que é o foco? Como é que isso vai acontecer? Mas e isso e isso?" Então aí de vez em quando
Uhum. Uhum. Sim. Sim. Sim. As pessoas meio que tinham a função de te botar o pé no chão, assim, né?
Exato, e e sair do ideal trazer pro real, assim, né, falar: "Olha, isso não dá, isso não dá, isso aqui não vai acontecer, isso aqui dá pra acontecer de outra forma." Então no trabalho, assim, eu já me vi muito muito nesse lugar de idealizar demais falar: "Nossa, vai ser perfeito desse jeito. Eu preciso fazer tudo isso aqui." E alguém fala: "Não tem como, é impossível." <laughs>
Uhum. Sim, sim. Sim, sim. É, a pessoa tinha meio que esse papel de te ajudar a enxergar também, né, porque, às vezes, eh, você pode ir com muito mu não anseio, né, mas com uma vontade de fazer um bom trabalho, né, e às vezes às vezes, eu não tempo, né, não tem um pensando em questões de ensino, não tem um orçamento para fazer, né, aquele trabalho acontecer, né. Então, às vezes, tinha que ter uma outra pessoa pra te chamar, assim, né, atenção.
Aham. É. Sim, sim. É. É, exato, porque senão gera frustração, né? Você fala: "Nossa, estava perfeito na minha cabeça, mas não aconteceu." E aí você se frustra, e acha que o problema tá em você, quando na verdade era o plano, né? <giggles>
Uhum. Sim. Uhum. Mas olha, muito obrigado por compartilhar a sua história, mais uma vez parabéns por ter concluído o mestrado. Eh, já passou, né, mas é isso, muito obrigado por compartilhar.
<laughs> Ah, eu que agradeço, adorei compartilhar um pouquinho, refletir mais um pouquinho sobre esse tema que é sempre muito bom. Obrigada e até a próxima.